อืม เราก็มองหน้าลูกเลยค่ะว่า ตอนนี้ลูกต้องการเรานะ ทั้งวันหนึ่งค่ะ เขาไม่ต้องการเราแล้วอะ เออ เราจะได้ไม่ต้องเสียใจ เพราะอย่างน้อยอะค่ะ เวลาเนี้ย เราทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อลูกของเรา เพราะว่าตอนเนี้ยเราโฟกัสที่ลูกเลยนะคะ อันอื่นเราจะ เราไม่มีเงินไม่เป็นไรนะคะ เราก็ประหยัดได้ แต่ว่าถ้าลูกเราอะค่ะ ไม่มีเรา อันเนี้ยเขาก็จะแย่อะค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ก็คือ ให้เวลากับเขาแบบเต็มที่
เราก็จะเลือกเป็นแบบว่า เอ่อ ให้ลูกนะคะ ได้รับความอบอุ่นให้เยอะที่สุดในช่วงนี้อะค่ะ
อืม อ๋อ เหมือนทุก เหมือนทุกอย่างเนี่ยเราโฟกัสไปที่ อา ไปที่ลูก ใช่ไหมคะ? ให้เวลาเขาเต็มที่ พลังใจต่าง ๆ ก็คืออยู่ที่ลูกเต็มที่เลย
ว่าไง